Bạn ơi, ờ, dạo gần đây nha, mình nhận ra là mình rất là hay so sánh bản thân với người khác luôn ấy, kiểu như là, nh bè nè, đồng nghiệp nè, đạt được nhiều thứ thì mình thấy là rất là áp lực và tự ti luôn ấy. Dù biết là mỗi người cứ một con đường riêng và một hành trình riêng để phát triển, nhưng mà, ờ, có gọi là sao ta? Kiểu như là khi mà mình nhìn thấy bạn bè của mình ấy, có cùng một xuất phát điểm như mình nè, nhưng mà bây giờ á là người ta đã lên một cái tầm cao mới, kiểu như là quản lý cấp cao của những tập đoàn, có người thì khởi nghiệp rất là thành công, rồi có người là định cư du học ở nước ngoài. Trời ơi, nhìn lại mình á, thì mình thấy á là nó cứ bình bình, ổn ổn thế nào ấy. Đó, cho nên là khi mà nhìn vào như thế là mình cảm thấy rất là hụt hẫng nè, rồi tự ti rất là nhiều luôn ấy, như thể là mình luôn đi chậm hơn so với mọi người á bạn. Tại vì mình hiểu nha, ừm, là mỗi người là một hành trình, đúng hông? Nhưng mà á hả, cái áp lực với lại là cái sự so sánh và tự ti á bạn, nó cứ luôn hiện hữu trong con người mình ấy. Thì làm sao để mà mình giảm được cái áp lực khi mà mình hay so sánh bản thân với người khác bạn nhỉ?
Ừm. Đúng rồi. À. Ừm. Mình hiểu. À. Ừm, thực sự mà nói thì cái câu chuyện mà, ờ, mang bản thân mình để đi mà so sánh với những cái người khác khi mà họ có cái thành công hơn, thì cái câu chuyện nó cũng dễ hiểu thôi, tại vì nó là một cái vấn đề của xã hội nên nhiều người cũng mắc phải, thì là cũng không riêng gì mình bạn đâu, nên là bạn cũng đầu tiên là cũng không cần phải quá lo đâu ha. Rồi, vậy thì những cái đối tượng mà bạn so sánh như bạn chia sẻ đó, nghĩa là bạn bè hay là đồng nghiệp chẳng hạn, thì bạn thường là so sánh mình với họ khi mà, ờ, thông qua cái mạng xã hội, có nghĩa là bạn thấy những cái gì mà họ họ đăng tải lên mạng xã hội, hay là bạn so sánh một cái cách trực tiếp khi mà thấy đối diện với cái, ờm, những cái thành tựu của họ ở bên ngoài luôn?
Ừm. À, chắc là cả hai luôn ấy. <laughs> Tại vì trong đó là bạn bè của mình thì cũng có là, ờ, bạn thân nè, rồi những cái đồng nghiệp của mình nữa, thì thật ra thì mỗi nhóm thì mình sẽ chơi chung cũng khá là nhiều, ừm. Thì mình thấy là các bạn ấy cũng đăng trên mạng xã hội nhiều nè, về những cái thành tích nè. Trời ơi, có người nha, và bây giờ chỉ mới là 25 tuổi nhưng mà đã là tiến sĩ và ha hiện tại thì đang học ở Singapore thì giống mình luôn, mình thì cũng đang, ơ, làm việc tại Sing, nhưng mà á hả cái công việc của mình thì nó cũng bình bình, ổn ổn thôi chứ nó không phải là quá là chuyên sâu. Đó, <chuckles> còn bạn bè của mình ấy thì, à, có người là đã khởi nghiệp thành công rồi, đang là chủ tập đoàn, ờ, gọi là hông, tập đoàn thì cũng chưa quá đâu, tại vì tụi mình cũng chỉ có hai mấy thôi ấy. Đó, là cũng chủ doanh nghiệp, nhưng mà cái tài sản ròng thì khá là lớn. Tại vì mình cũng trộm vía nha, tại vì các bạn ấy thân với mình cho nên là cũng hay chia sẻ về cái vấn đề đó. Đó, cái mình thấy là mình như một cái con, gọi là sao ta? Một cái con nhỏ xíu trong cái trong cái vòng tròn bạn bè đó thôi luôn ấy. <laughs>
Ừm, cả hai, ừm. Ừm. Rồi. Rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Rồi. Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu, ừm. Có nghĩa là so với những cái mối quan hệ mà bạn đang có thì bạn cảm thấy là bản thân mình chưa có quá nhiều thành tựu, đúng hông? Chưa có quá nhiều cái, a, sự nổi bật. Rồi, ô kê, cũng hiểu. Rồi, thì vậy thì khi mà bạn so sánh bản thân mình với những cái người mà có những cái thành tựu như vậy đó, thì cái lúc đó đó, cái cảm giác mà bạn, gọi là, à, bạn cảm thấy cái cảm giác như thế nào là chính xác nhất trong cái trường hợp đó của mình? Ví như là cảm thấy là bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nè, hay là cảm thấy là do bản thân mình tệ, bản thân mình chưa tốt nên là mình hông bằng người ta, thì cái cảm giác nào là bạn thường sẽ nhận ra nhất trong cái thời điểm đó?
Đúng rồi. Ờ, chắc là thất vọng. <laughs> Tại vì mình cảm giác như là mình đang tụt lại phía sau với bạn, mình thì chắc là cũng ganh tị thì chắc là cũng có một chút xíu thôi, tại vì cái đó là tâm lý chung của con người mà, đúng không? Tại vì khi mà các bạn ấy cùng và xuất phát cung với mình nè, những cái người bạn hồi cấp 3 nữa cơ. Đó, mà bây giờ thì cũng chắc là đang rất là phát triển rồi, còn mình thì dậm chân tại chỗ hoặc là do chính bản thân mình ấy, tại vì mình cũng bị lười. Ờ, <laughs> mình có thể cảm nhận được luôn ấy, ừm. Mình có những cái mục tiêu nó xa vời hơn nhưng mà lại không có hoàn thành nó á, đó, cho nên là mình thấy là bị thất vọng.
Ừm, thất vọng. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đấy, rồi, ô kê. Ừm. Giời ơi, ơ. Ừm, mình hiểu, có nghĩa là bản thân mình bản thân của bạn á cũng đặt ra những cái mục tiêu cụ thể nhất định và nó mang cái, gọi là, cái cái, ư, cái cái tâm thế nó cũng cao, đúng hông? Nó cũng là vĩ mô, đấy, nhưng mà, kiểu như là, bạn bạn chưa đạt được, đấy, rồi ô kê mình cũng hiểu. Vậy thì khi mà bạn so sánh với những cái người mà, gọi là, tốt hơn mình và bạn cũng đã có nhiều lần tự ti như vậy, thì gần như là bạn cũng đã hiểu ra được cái vấn đề khi mà so sánh thì nó sẽ như vậy, thì bạn có thử làm một cái cách nào đó hay áp dụng một phương pháp nào đó giúp cho bản thân mình có thể là, ờ, giảm bớt đi cái việc là so sánh này chưa?
<laughs> Chắc vậy á. Ờ, thực ra là cũng có rồi, nhưng mà á hả, bạn biết sao không? Là mình sẽ không còn chú ý nhiều về những cái thành tích của họ nữa, và cũng không có, gọi là, hay đi soi đó nha, mình cũng hông có vào tường hay là, kiểu như là, nói chuyện nhiều nhưng mà á hả, bạn biết sao không? Là nó cũng đâu vào đấy thôi, kiểu như là, tầm khoảng là 2-3 hôm mình hông xem hoặc là nhiều nhất là 1 tuần đi. <laughs> A, mình không có s vào xem á thì mình thấy là, à, nó cũng đỡ và mình chỉ nên tập trung vào cái việc của mình thôi ấy. Đó, hoặc là do cái công việc của mình hiện tại cũng đang khá là bận nè. Đó, mình thấy là cũng đã mệt rồi. Ừ, nhưng mà bạn khi mà mình có thời gian rảnh á bạn, thì mình lại tiếp tục và vào xem thử là hôm nay người ta làm cái gì, người ta làm cái nọ, rồi mình lại tiếp tục coi bản thân mình làm gì, làm cái nọ. Đó, mình thấy là, trời ơi, sao cái khoảng thời gian của người ta nó chất lượng như thế, cũng là có 24 giờ như nhau mà người ta lại làm được bao nhiêu thứ. Trời ơi! Có khi lại còn đăng lên một cái bài báo trên mạng xã hội hông phải, ừm, bài báo quốc tế á nha. <laughs> Đó.
Rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ờ. Rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, OK. Rồi, mình cũng hiểu, nói chung là bạn cũng đã có tìm cái cách để mà xử lý vấn đề đó, đúng hông? Rồi, ừm, vậy thì nói một chút xíu về cái sự ảnh hưởng đi ha. Thì khi mà bạn so sánh bản thân mình với những cái người có cái thành tích tốt hơn và bạn cảm thấy là bạn bị tụt lại, bạn cảm thấy tự ti, thì cái điều này á nó ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống sinh hoạt bình thường, cũng như là nó ảnh hưởng tới cái kể cả cái công việc của bạn nữa?
Ờ. Ờ, mình thấy nha, là nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm về cái công việc của mình, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái suy nghĩ của mình luôn. Và khi mà mình cứ so sánh á bạn, là mình cảm thấy mệt. Ừ, tại vì thật ra mà nói á là cái đầu óc của mình á, nó cứ suy nghĩ, nó cứ luẩn quẩn trong đó hoài luôn và mình không tìm được cái lối thoát ra cho nó luôn á. Kiểu như là mình có những cái mục tiêu, đúng hông? Nhưng mà á hả, ờm, khi mà mình so sánh với ơ, bản thân mình với người khác đi ha, hoặc là, ừ, với bạn bè của mình hiện tại là đang làm nghiên cứu sinh đi, thì mình lại có ý định là "Ờ, hay thôi bây giờ mình nghỉ công việc này mình đi qua làm nghiên cứu sinh giống bạn mình." Đó, còn có những người bạn khác là thành công về mảng khởi nghiệp thì mình lại nghĩ là "À, thôi thôi mình đi khởi nghiệp giống như bạn của mình nhỉ?" Đó, mình cứ suy nghĩ hoài và, kiểu như là, vô định á, ừm, mình cứ cảm nhận được như vậy luôn ấy.
Ừm. Rồi. Ừm. Rồi. <laughs> Ừ Rồi, ờ, ô kê, mình hiểu. Có nghĩa là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đến, ơ, cái cái cảm xúc của bạn là chính, đúng hông? Còn ngoài ra thì công việc cũng ảnh hưởng đến nhiều. Rồi thì sau khi mà đã nghe toàn bộ cái câu chuyện này của bạn á, thì mình sẽ có một vài cái lời khuyên và một vài cái chia sẻ nho nhỏ, hi vọng á là bạn có thể là áp dụng vào trong cái trường hợp này của mình ha! Ừm, đầu tiên á, thì nói về cái vấn đề mà bạn đã nhận ra đó chính là khi mà bạn so sánh với mọi người thì bạn cũng cảm thấy tự ti và bạn biết cái vấn đề mình là do có thể là do bản thân mình chưa có cố gắng, chưa có nỗ lực hết sức, đúng hông nè? Thì đúng là như là bạn chia sẻ, có thể là bạn và những cái người bạn đã thành công của bạn có cùng một cái xuất phát điểm là ở trường cấp 3. Nhưng mà trên thực tế thì khi mà ví dụ như bạn đi trên đường đi, thì mọi người cũng sẽ đi cùng một con đường, nhưng mà sẽ không có một ai là, à, chắc chắn là sẽ đi cùng nhau, ờ, đến một điểm cả, bạn có chấp nhận điều đó hông? Đấy, nên là cái mục mục đích nè, cái lý do, cái lý tưởng thì nó sẽ khiến cho bạn đi những cái con đường khác nhau. Có thể là với bạn trong mắt bạn là hiện tại là cái công việc nghiên cứu sinh của bạn kia, hay là, à, cái việc là khởi nghiệp thành công của một bạn khác, đó là cái niềm mơ ước của bạn. Nhưng đôi khi á, có thể là trong mắt của những người bạn kia, cái công việc ổn định của bạn hiện tại lại là cái niềm ao ước của họ. Đó, đấy, nên thì <sniffs> bản thân bạn cũng đừng có quá tự ti hay cũng đừng có quá tự trách bản thân mình về cái việc là mình chưa có cố gắng. Thay vì cái việc là tự trách bản thân mình và b bạn biết là bạn chưa có cố gắng hết mức, thì bạn có thể là thay đổi cái tư duy đó bằng cái việc là cố gắng nhiều hơn vào cái việc là tập trung phát triển bản thân mình. Đến khi nào bản thân bạn cảm thấy mình là một cái một cái cá thể tốt nhất, một cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình, thì lúc đó bạn sẽ không còn cái trường hợp là so sánh bản thân mình với người khác, tại vì cái thời điểm đó bạn sẽ biết là cái giá trị của mình nó ở đâu và cái giá trị của mọi người sẽ ở đâu, có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái giá trị riêng, cũng như bạn, ngay từ đầu bạn cũng đã nhận định được. Đó, thì nói chung là chính xác một cái á, là bạn thay vì cái việc ở đó nè, so sánh nè, rồi sau đó là tự ti, thì thay vào đó hãy tập trung vào cái việc phát triển bản thân mình, nâng cấp bản thân mình thành cái phiên bản tốt nhất có thể là được nha.
Đúng rồi. Ô kê nha. Ừm, cũng đúng. Ừm, hợp lý nha! <laughs> Vậy hả? Ờ, hay nha. Ừm, cũng đúng ha. Trời, nghe bạn nói xong cái mình thấy là, à, tại sao mình lại có một cái suy nghĩ nó phiến diện như thế nhỉ, kiểu như là một cái góc nhìn nó hơi bị chủ quan á. Ờ, và điều đầu tiên thì mình thấy á là mình cũng nên đổi cái tiêu điểm so sánh đi, bây giờ mình không so sánh với lại người khác nữa mà mình so sánh với bản thân mình thì sao ha? Kiểu như là, ờ, so sánh bản thân hiện tại với lại chính mình của 3-6 tháng trước hay là 1 năm trước thì nó có tiến bộ gì không? Hay là nó có thay đổi gì không? Ờ, ô kê ha. Mình thấy là như thế thì nó cũng sẽ hạn chế được cái việc tự ti của mình và đang tập trung nhiều hơn về cái giá trị của bản thân mình hơn ấy. Ừm, được đấy.
Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Đó. Ừm. Đấy. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Thì thực tế mà nói thì để mà có thể là thay đổi cái thói quen của bạn, cái cảm xúc của bạn thì, ờ, trong một ngày một bữa thì thực sự nó rất là khó. Thì trong cái khoảng thời gian này thay vì cái việc là, à, ừm, né tránh cái gì thì bạn cũng đã từng, gọi là, hạn chế cái việc sử dụng mạng xã hội và bạn cũng cảm thấy được cái lợi ích của nó á, chính là cái việc là bạn ít tiếp cận vào những cái thông tin nó khiến cho bạn có những cái suy nghĩ so sánh. Đó, thì đó là một cái điều tốt nên là bạn cũng nên là tiếp tục quay lại với cái thói quen đó và duy trì cái thói quen đó. Có nghĩa là mình hạn chế cái việc là, ờ, cái việc, ừm, mình hạn chế xem những cái tin tức, thực sự không phải là mình né tránh hay là mình mình mình ngại ngùng gì cả, nhưng mà, ờ, mình biết đó là cái vấn đề nó khiến mình có những cái cảm xúc tiêu cực, thì mình hạn chế nó là một cái điều rất là bình thường, rất là hợp lý. Đó, nên là hãy lựa chọn cái nội dung, ừ, những cái thông tin mà bạn muốn tiếp nhận, ví dụ như là những cái thông tin liên quan tới những cái việc nó có thể là giúp cho bạn nâng cao giá trị bản thân nè, hay là những cái thông tin nào đó nó hỗ trợ, nó bổ ích cho cái công việc của bạn chẳng hạn. Đó, thì mình nên tiếp xúc với những thông tin đó nhiều hơn, đó, nó sẽ có cái giá trị hơn là với cái việc là tìm kiếm những cái thông tin mà nó khiến cho bản thân mình rơi vào cái trường hợp là phải si so sánh bản thân với người khác, rồi sau đó là có những cái, gọi là, những cái suy nghĩ nó không được, ờ, tích cực, đúng không nè? Đấy, ừm, ngoài ra á thì
À, đúng. <laughs> Vậy hả? À, ô kê nha. Ê, quá hay luôn! <laughs> Ừ, mình thấy là hay đấy.
khi mà Khi mà, kiểu như, bản thân bạn có một cái suy nghĩ, kiểu như là, ờ, mình chưa bằng người ta, thì thay vì cái việc là, ờ, suy nghĩ là mình mình mình mình tệ, mình dở thì hãy suy nghĩ là bản thân mình đã cố gắng rất là nhiều rồi, mình cũng đã rất là cố gắng rồi. Có nghĩa là ở đây hiện tại mình chưa bằng họ thôi, chứ chưa chắc là trong tương lai mình không bằng họ, đúng hông? Đấy, nên là thay vì tự trách bản thân thì thì hãy là, kiểu như là, tự thương bản thân mình trước, đấy, rồi sau đó là cố gắng thôi, cứ cố gắng cứ phát huy, rồi thành tựu nó cũng sẽ đến thôi bạn nha.
Ờ, đúng nha, chuẩn hợp lý. Ừm, giống như á là, ờ, sau 30 thì chưa biết ai hơn ai, đúng hông bạn? Trời, nghe bạn nói xong cái mình thấy là mình nhẹ lòng hơn với lại mình xác định rõ được c thước đo thành công của mình luôn ấy. Trời ơi, bạn nói hay quá! Mình thấy là những cái lời khuyên của bạn nó rất là hữu ích đối với mình luôn ấy. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhá! Ừm, chào b
Đúng rồi. Hừm. Ô kê, không có gì nha!